Aku tuh akhir-akhir ini lagi bingung banget nih ya, karena jujur, ada beberapa pikiran yang memang kayak muncul gitu tiba-tiba, gitu. Jadi gini, sebetulnya
Perihal apa itu?
eee, aku tuh sebenernya lagi program diet, ya, beberapa hari terakhir itu, ya, cuman entah kenapa, eee, aku tuh cukup kesulitan dalam kayak menentukan, eee, olahraga pagi aku, gitu, karena kebetulan aku tuh kayak, eee, paling enak olahraga tuh di pagi hari, gitu, selain dari udaranya yang masih bersih, entah kenapa aku tuh jadi lebih semangat kalau pagi hari berolahraga itu. Tapi mungkin karena, eee, sebenernya aku pernah ngalamin kegagalan juga, gitu. Jadi aku pernah coba, eee, olahraga pagi tuh, dengan kayak menurut orang sih intensitasnya terlalu tinggi, gitu, jadi kayak aku target. Mungkin karena target aku juga ke diet, ya, biar turunnya cepat, gitu, jadi kayak joging tuh aku sampai sejam, di mana mungkin dari segi tubuhku ini belum sanggup, gitu, untuk melakukannya, gitu, dan pada akhirnya itu itu tuh aku jadi, eee, ngerasanya tuh gagal dan kayak untuk, eee, berolahraga pagi tuh kayak jadi males, gitu. Makanya aku tuh pengen minta saran sebetulnya dari kamu, gimana sih, ya, cara memulai olahraga pagi, gitu, di mana ini tuh mu merupakan kebiasaan baruku, gitu? Karena apa, ya, untuk menunjang diet aku itu sendiri, gitu, dan, eee, aku tuh cukup bingung, gitu, karena, eee, hal yang masalah olahraga pagi itu mengganggu pikiranku, gitu, saat ini.
Oke, ya, lalu? Ya. Setuju setuju. Iya, kemungkinan kaget. Iya, oke, paham. Oh, oke. Oke, ya, aku paham nih yang lagi kamu rasakan ketika kamu mau menyeimbangkan kegiatan dari tujuan diet itu sendiri, gitu ya, dengan kegiatan fisik, yaitu olahraga pagi hari supaya mendapatkan diet, gitu ya, supaya sejalan dengan program diet yang lagi kamu jalankan, tapi pernah gagal dan kamu merasakan mungkin kegagalan itu dikarenakan ekspektasi atau standar yang terlalu tinggi, mungkin seperti itu ya?
Ya. Betul. Iya iya, betul banget.
Tapi aku perlu tau beberapa hal nih tentang kamu nih. Mungkin yang pertama, gini, Mas.
Oke.
Eee, dari segi pekerjaan kamu dulu deh, aku mau tau, gimana pekerjaan kamu, apakah pekerjaan di kantor, bekerja di kantor dengan waktu kantor atau bekerja di, mmm, sebagai pekerja lepas, atau masih kuliah? Kayak gitu, Mas.
Iya, kebetulan tuh aku, eee, sekarang tuh bekerja sebagai freelancer, ya, di mana mungkin kalau boleh cerita sedikit, ya, waktu aku dalam bekerja tuh sebetulnya cukup fleksibel, ya, dan juga, eee, tergantung projek yang aku kerjakan. Nah, kebetulan akhir-akhir ini tuh memang aku sengaja kayak mengambil projeknya tuh yang nggak terlalu apa, ya, banyak, gitu, sehingga memang tujuan dietku ini aku harapkan bisa berhasil, gitu, cuman, ya, seperti yang tadi aku cerita, gitu, mmm, eee, sampai sekarang tuh belum ada perubahan yang cukup signifikan, gitu, dari diet.
Oke paham. Oke. Aku paham banget maksud dan tujuan kamu, tetapi mungkin lebih ingin fokusnya gimana cara memulai kebiasaan itu sendiri, ya, supaya bisa rutin olahraga di pagi hari, ya, bukan mungkin bukan bukan fokus ke dietnya, oke oke, nggak apa-apa, entar aku bantu coba, ya. Oke, mungkin yang berikutnya nih, eee, kamu itu kalau misalkan lagi olahraga kayak gitu, apakah, eee, selalu mulainya dan mengakhirinya itu selalu dalam waktu 1 jam sebelumnya hingga kamu merasa sepertinya gagal karena kaget mungkin tubuh, eee, olahraganya terlalu lama? Apakah atau mungkin waktunya juga belum kamu tetapin? Misalkan, kadang 0,5 jam, kadang sejam, kadang sejam lebih, kayak gitu maksud aku.
Iya. Betul betul. Iya. Eee, nggak, aku tuh udah menetapkan sebelumnya, gitu, jadi aku tuh memang ada kebiasaan, gitu ya, karena pengen, eee, apa, ya, memulai kebiasaan baru, gitu, olahraga pagi, jadi aku tuh selalu merencanakan di malam harinya, gitu, berapa lama aku pengen olahraga, gitu, di esok harinya. Cuman selama itu memang karena target aku terlalu ambisius terhadap, eee, apa, ya, memulai, eee, kebiasaan baru ini, hingga akhirnya tuh kayak dari segi olahraga tuh memang selalu aku tetapkan tuh 1 jam, gitu, atau mungkin terbilang cukup, eee, ekstrim, ya, karena ini tuh kayak baru memulai gitu loh, kayak olahraga, joging itu aku 1 jam, terus juga kayak, eee, skiping tuh aku target kayak 500, eee, lompatan, gitu, ya. Tapi, ya, pada akhirnya karena, eee eee, target yang terlalu berlebihan tuh mungkin, eee, apa, ya, jadwal yang aku buat juga terlalu berlebihan, hingga pada akhirnya tuh terjadi kegagalan, gitu, dan membuat aku tuh cukup jera, ya, terhadap kegia kebiasaan itu.
Mmm, cukup berat ya. Iya, betul. Oh, iya. Iya. Oke. Ada rasa kapok, gitu ya, ada rasa males untuk mencobanya lagi, gitu ya. Iya sih, memang aku paham banget ketika sesuatu hal, olahraga, apalagi malah menjadi berat berat yang kamu lakukan dan waktunya juga cukup lama, jadi kamu merasakan capek aja belum la belum merasa manfaatnya dapat ya sehingga menjadi merasa males, gitu ya, jarang. Oke, mungkin beberapa hal yang mungkin bisa aku bantu ke kamu nih, Mas, mungkin memang yang pertama itu sebaiknya mulainya itu dengan prinsip utama kayak gini, eee, feel, konsisten dan jangan ribet, gitu.
Iya, betul. Ya. Iya, betul. Ya. Oke, apa itu? Oh, oke oke oke.
Jadi, target awalnya memang bukan hasil, tapi lebih ke hadir setiap hari. Ya, ibaratnya kalau kita lagi reuni yang penting, eee, setor muka, ah, kayak gitu bahasanya. Jadi kalau kelihatannya terlalu gampang, sebetulnya, eee, itu yang diharapkan dan itu udah benar, kayak gitu, Mas, itu mungkin yang pertama. Lalu mungkin yang berikutnya, ini kan karena kita fokusnya supaya konsisten dan memulainya itu bisa memulai lagi dengan perasaan bukan kapok, gitu ya, perasaan tidak kapok, gitu ya, dan mungkin yang berikutnya bisa memulai kebiasaan olah pagi, pagi itu tadi betul sih, sebetulnya, langkah kecilnya itu betul, joging, tapi bisa mungkin dari minggu 1 sampai ke-2 itu fal fase pemanasan atau, eee, supaya lebih biasa dulu, maksudnya mungkin bangun 30 menit lebih awal, eee, tidak wajib untuk olahraga berat. Nah, maksudnya mungkin aku juga setuju sih kalau selama 1 jam misalnya joging, dilanjut lagi dengan skiping mungkin, eee, 500 skiping atau dengan waktu juga sejam itu mungkin sedikit berat, ya, karena jadinya tubuh juga jadi kaget dan ada rasa malas, gitu ya, mungkin bisa cukup pilih salah satu aja, mungkin jalan kaki bisa hanya 15 menit, stretching ringan, atau mungkin squat jump, it eee, s push up itu 10 kali 10 kali aja, gitu, tapi konsisten setiap harinya. Nah, biasanya, eee, yang seperti ini kalau udah terjadi itu bisa sukses untuk jadi konsisten, kayak gitu, Kak, pernah mencoba versi mini kayak gini nggak, Kak?
Oh, iya, ya. Ya. Oh, ya. Iya iya. Iya iya, betul, betul banget. Oke. Ya. Iya. Iya, belum sih. Ya, sebetulnya, eee, karena aku juga baru memulai kebiasaan itu baru banget, ya, kayak beberapa hari yang lalu, gitu, sehingga kayak aku tuh masih belum mencoba hal lain, gitu, dan betul sih yang kamu bilang, gitu, terkait, eee, apa, mulai dengan yang kecil dulu, gitu ya, dimulai dari jangan mengincar target tapi lihat, eee, apakah ini bisa hadir, gitu ya, dan pada akhirnya jadi kebiasaan, gitu ya. Karena mungkin dari awalnya juga, eee, pikiran tidak bibi dibebankan oleh apa pun, gitu ya, kayak cuman sekedar melakukan aja, gitu. Terus juga aku setuju sih, kayak terkait intensitas yang mungkin dikurangi, gitu, supaya tubuh tuh bisa, eee, seperti yang kamu bilang tadi, ya, tubuh tuh pada akhirnya akan beradaptasi, gitu, njus misalkan 2 minggu pertama tuh, tadi kamu sebut tuh untuk kayak jalan kaki, mungkin lima b lima belas menit, ya, untuk pemanasan, gitu, jalan kaki dulu mungkin setelahnya baru kayak bisa dipikirin lagi mau seperti apa, seperti itu, ya.
Iya. Hadir. Iya. Iya, betul. Betul, biar bisa beradaptasi. Se pemanasan. Iya. Iya ketika misalkan sudah 2 minggu sudah membiasakan diri untuk melakukan olahraga raga ringan yang kamu sukai itu baru mungkin minggu ke-3 minggu ke-4-nya dinaikkan misalkan jadi 35 menit atau misalkan skipping-nya juga ditingkatkan lagi, atau squat jump-nya ditingkatkan lagi, gitu. Intinya, eee, ditingkatkan lagi pelan-pelan. Jadi meningkatkan, apa namanya, volume atau itu juga membantu tubuh supaya nggak stagnan di situ-situ aja karena ada peningkatan peningkatan peningkatan. Nah, mungkin untuk kebiasaan dietnya itu sendiri juga perlu, apa ya, direvisi sepertinya. Jadi, eee sebisa mungkin memang kalau untuk konsisten ya, untuk hadir secara konsisten memang sebisa mungkin, eee, s bu hindari apa namanya ya, puasa ekstrim, kayak gitu. Mungkin ada puasa ekstrim sebelumnya atau biasanya mungkin atau menghilangkan semua karbo, nah itu ju eee, sebaiknya juga dihindari, gitu ya. Eee, bisa diganti mungkin makan makanannya dengan yang, eee, tahan lama kenyangnya kayak misalkan beras merah, gitu ya. Kenapa bukan beras biasa karena mungkin ada gulanya, gitu ya. Kalau beras merah kan tidak ada. Terus kalau misalkan ada rasa lapar menyerang, tapi kamu ingin mengurangi karbo itu boleh mungkin bisa diganti dengan kentang rebus atau yang paling simpelnya sih dan paling enak tuh ya aku biasanya ngeliat orang minum milkshake tapi pakai protein. Protein yang di-shake, gitu loh. Jadi, susu, protein protein nabati lah ya, bukan protein daging gitu ya, di-shake, diminum. Itu seger. Itu kelihatannya seger banget, Tapi kalau kamu sukanya daging juga nggak papa. Mmm, biasanya daging itu kan berlemak, ya? Nah, itu yang jadi dilema lagi itu. Kalau anda ingin protein tapi berlemak jadinya kayaknya bertolak belakang tapi boleh dipikirkan juga. Nah, saran aku yang berikutnya gimana menurut, Mas?
Oh, oke. Ya ya. Aku ngerti sih. Oh, oke oke. Ya. Wah, betul sih. Ya ya ya. Wah, aku paham sih. Ya. Ya. Wah, iya sih. Ya ya ya ya. Oke oke oke. Ya, aku setuju banget sih. Terkait kayak, bahkan aku harus merubah targetku sendiri ya, terkait diet itu. Sehingga pada akhirnya kebiasaan olahraga pagi ini bisa, eee, mungkin beriringan ya dengan baik, gitu. Tanpa kayak akhirnya tuh merusak, eee, keduanya gitu atau mungkin salah satunya, gitu. Tapi, eee, selama aku mencoba itu, aku sedikit kesulitan dalam hal, eee, jadwal bangun tidurku sih apalagi kan sebetulnya aku tuh terkadang begadang dan juga kerjanya sampai malam, gitu. Hingga akhirnya tuh aku cukup sulit untuk bangun tidur. Nah, apakah sebetulnya, eee, aku butuh bantuan orang lain, gitu ya? Misalkan, kayak istriku untuk mem membangunkanku atau mungkin aku harus terbiasa sendiri gitu dengan alarm?
Iya, benar, Kak. Betul itu. Oh, iya. Sulit ya? Boleh, kalau memang, Mas, sangat ingin merasa ada yang membantu, itu sama sebetulnya boleh-boleh aja, sah-sah aja, gitu ya. Terlebih lagi
Oh, bukan hal yang salah ya.
Iya, terlebih lagi, tuh istri sendiri. Tidak salah kok. Cuma, mungkin lebih perlu ini kali, kayaknya lebih perlu teman olahraga, gitu ya. Kalau olahra kalau istri bisa ikut temenin sih kayaknya sih asik, gitu ya. Tapi kalau misalkan kita bisa, mungkin bisa mencari teman lain yang mungkin pastinya sesama jenis ya, jangan lawan jenis. Hal-hal wajar malah jadi fitnah, seperti itu. Nah, jadi kalau ada teman tuh biasanya lebih semangat gitu lho olahraganya. Jadi ada ada teman ngobrol atau ada yang bisa di apa nanya, "Kalau misalkan gua mau kayak gini, eh kayak ginian bisa nggak ya?" kayak gitu. Jadi ada teman itu juga menjadi faktor penentu untuk membuat kamu semangat lagi. Jadi, eee, itu mungkin ya beberapa saran yang bisa aku kasih ke kamu. Mmm, sepertinya sih ud eee, itu yang paling efektif yang mungkin aku ingat, bisa aku k kasih ke kamu juga. Menurut, Mas, gimana?
Oh, iya iya iya betul sih. Ya ya ya ya. Oh betul, sih. Betul juga, betul. Ya. Wah, iya sih. Betul betul. Wah, iya sih. Ya, betul betul. Aku, eee, semakin terbuka sih pikirannya setelah kamu bicara tadi ya terkait, mungkin aku butuh pasangan, eee, untuk berolahraga ya. Terutama mungkin kalau bisa istriku juga, eee, menemani, gitu. Sehingga pada akhirnya tuh aku selain mungkin, eee, melakukan kegiatannya juga lebih ringan karena ada temennya, terus juga secara mungkin aku dalam ber beradaptasi dengan waktunya juga aku bisa lebih mudah karena ada yang mengingatkan, gitu ya. Dan juga kayak, eee, selain itu juga mungkin di sela-sela olahraga juga ada, eee, apa ya, kebahagiaan atau kesenangan yang bisa kita dapatkan ya dari quality time berolahraga bersama, wah
Tul. Iya, betul. Iya, bota Betul betul banget. Mantap. Jadinya, kayaknya mmm. iya. Oke.
terima kasih banyak ya, atas saran-sarannya, gitu. Aku lega banget nih setelah cerita sama kamu dan aku akan segera mengimplementasikannya secara langsung. Terima kasih, ya.
Oke mantap. Oke, kalau gitu aku juga izin pamit dulu ya. Sampai jumpa.
Sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak.